อ๋อใช่เลยค่ะ แต่จริง ๆ แล้วอะ เรื่องบัตรเครดิตอะ เราไม่เคยเหมือนว่าทิ้งไว้จนแบบ แบบจ่ายไม่พอ คือถ้าเรารู้แล้วว่าเดือนเนี้ยยอดมันสูง ใช่ไหมคะ ก็พยายามเอาเงินไป เข้า ไปเข้าในบัญชีให้มันพอ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักไป ในบัญชีเราอัตโนมัติเนาะ แต่เรา สอง คน ก็ไม่เคยที่จะแบบว่าเหมือนทิ้งไว้ให้เป็นดินพอกหางหมูเลยอะค่ะ คือจ่ายครบตลอดอะ ใช่ เป็นทั้ง 2 คนอะค่ะ จะปี นิสัยเหมือนกัน คือไม่ชอบเป็นหนี้ ไม่ชอบอย่างที่คุณบอกเลย ดอกเบี้ยมันสูงปี๊ด แต่ว่าน้องสาวสามีเนี่ยค่ะเขาเป็นหนี้บัตรเครดิต จนทุกวันนี้เขายังจ่ายไม่หมดเลยอะ เพราะว่ามันต้องมานั่งจ่ายดอกเบี้ยไง เราก็เห็นแหละ เราเห็น <chuckles> เหมือนเป็นบทเรียนของ ของเขา และเราก็เห็นด้วย เราก็เลยรู้สึกว่าไอ้บัตรเครดิตอะมันอันตรายเนาะ ถ้าใช้ไม่เป็นอะมันอันตรายมากเลย เพราะฉะนั้นเรา 2 คนน่ะค่ะไม่เคยเลยค่ะที่จะเป็นหนี้บัตรเครดิตคือจ่าย คือถ้ายอดมันสูงก็ต้องจ่ายอะ ยังไงก็ต้องตัดใจจ่ายอะค่ะ อืม อา
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ๆ อืม ดีเลยค่ะ อืม อะฮะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ใช่ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อื้อฮือ ฟังดูแล้วคุณกับสามีนี่ก็คือมีระบบการจัดการในเรื่องของบัตรเครดิตได้ดีทีเดียวเลยนะคะ ในเรื่องของการแบบ เออ ไม่อยากจะเป็นหนี้ อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็น่าชื่นชมค่ะ แล้วคุณได้แบบว่ามีการเลือกใช้บัตรเครดิตที่เหมาะกับ เหมาะสมกับ เอ่อ กับครอบครัวของเราไหมคะ อย่างเช่นว่าเดี๋ยวเนี้ยบัตรเครดิตเขาก็จะมีโพรโมชันต่าง ๆ เนาะ ในเรื่องของการแบบให้พ็อยนต์ ให้คะแนน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยประหยัดไปได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ เคยได้ดูในเรื่องของโพรโมชันตรงนี้บ้างไหมคะ?
ใช่ โอ้ ขอบคุณค่ะ อืม อ๋อ